Und deren Existenz einfach somit zerstört wird. Und wieviele Leute kommen aus diesem Selbstmitgefühl halt einfach gar nicht mehr raus, diesem Selbstmitleid, ne? Und vielleicht wäre ich vielleicht nicht so charakterstark gewesen, vielleicht hätte mich das auch kaputtgemacht.
Ja, genau, ich kenne dich ja jetzt schon so 'n bisschen, ne, aber das also, ich f für mich selber wäre es auch schwer. Also, ich w ich würde lange brauchen, dar da drüber hinwegzukommen. Wie lang war's 'n bei dir dann?
Hm, um das wirklich komplett abzuschließen? Hm, ich glaube, 1 Monat, ums komplett abzuschließen, um zu sagen: „Okay, das ist jetzt durch.“ Also, ich habe 1 Woche gebraucht, um mich aus meinem Suhl rauszuholen. Ähm, habe mich dann an andere Arbeit, wie gesagt, ne, dran gesetzt, gesucht, gemacht, getan. Und nach 1 Monat habe ich's abgeschlossen, habe ich gesagt: „So, ich kann jetzt nicht mehr ändern. Diese immer drüber nachdenken und mich fertigmachen, das macht keinen Sinn. Jetzt muss ich einfach dran und das wieder zu erarbeiten.“
Ja. Monat.